Oo ako din, lalo na kapag in 'yun yung time na may ano, may mga activities. Ayokong ano nu'n, ayokong um-absent kasi 'yun na yung
Mm. 'Di ba? Oo. Kasi kapag um-absent ka parang alam mo 'yun? Parang, ang dami mo ng na-miss na mga activities yung mga ginawa. 'Di ba parang ganun.
na-miss, oo, totoo. Pag-uusapan nila, tapos ikaw hindi mo naiintindihan.
Oo 'di ba? Ang hi oo naranasan ko din 'yan eh, nu'n, yung mga nag nag nag pinag-uusapan nila. Tapos sabi ko, "Na o-OP ka na lang diyan."
Mm. Oo, kasi absent ka nu'n, so hindi mo napanood kunyari may mga, ah, activities, oo.
Mm. Lalo kapag may mga exciting 'di ba? Gaya nung mga dula-dulaan gano'n. Naranasan niyo ba 'yun? Yung mga aktingan, uso yun noon 'di ba? Mga aktingan ganyan.
Oo, o kaya yung mga parang pageant. Meron meron din, oo. Meron din yung mga gano'n. Oo.
Bukod sa mga report, may mga aktingan. Tapos 'yun yung pag-uusapan nila after nu'n 'yun eh. <chuckles>
Tapos ano Tama, pero hindi talaga ako nagpaparticipate sa ganu'n manonood lang ako. Hindi, hindi, mahiyain ako eh, hindi talaga.
Oh, bakit? Hmm, so?
Parang feeling ko hindi ko kaya. Ako lang yung taga-panood.
Ah, mag-perform? Buti 'di ka pinapagalitan ng mga teacher mo nu'n? <chuckles>
Kapag ganu'n kasi kung by
Or nagsa-submit ka nalang? 'Di ba per group kapag 'yun?
Ah, oo, pero kapag kapag sa classroom goods lang, okey naman. Pero yung kunyari, ah, participants na pangkalahatan per per section? Hindi hindi ako nagpa-participate. Kasi mas hindi
Oo, hmm. Oo. Oo, oh talaga? Eh 'di ba madaming mga activities nu'n na per section? Gaya ng mga intrams, ganiyan. 'Di ba may
O oo meron 'pag mga sports okey lang, pero yung mga acting-acting? Hindi <chuckles> hindi.
Hmm, sports lang? Pero Oo. Eh sayaw? <chuckles> Hindi rin?
Sayaw 'pag madami. Pwede pa, kaya pa kaya pa, makasabay. Pero yung mga acting talaga, hindi. Hindi talaga. <laughs>
Oo. Hmm. Mm. Hmm, act acting. <laughs> 'Di ba? Oo, sabagay wala naman masyadong mga activities nun sa aktingan, depende na lang sa ano. <chuckles> 'Di ba may mga activi Uy, may mga activities kami nu'n nasa stage talaga kami nagpa-perform eh. <chuckles> Oo, tama. Pero siyempre kasi yung grades <chuckles> kasi yun, eh, yun yung inaalala ko nu'n. Mm. <chuckles> tama. Ayan maraming salamat sa kwentuhan at sa oras. <chuckles>
Oo, ayoko nu'n. Oo. Oo. 'Di ba? Ayoko nu'n na ang yung nakakahiya hindi ko kaya 'yon. Sabagay, oo, dagdag grades 'yun tama naman. Ayun, um. Oo nga eh, nag-enjoy ako nung nag reminisce ako ng bonggang-bongga. Salamat. Bye!
Mm, nag-enjoy din ako. Paalam.